अ, देखिए मैंने एक नियम तो बनाया हुआ है कि स्कूल जाओ, स्कूल की पढ़ाई है वो कर लो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, पर आधा घंटे से ज़्यादा फोन या टैबलेट, टीवी नहीं देखना है क्योंकि बच्चे अभी मतलब मेरी जो बेटी है वो अभी छोटी ही है, 6 साल की है, तो अ, उसको अगल अभी से अगर मैं 1-1 2-2 घंटे की आदत डाल दूँगी टीवी देखने की या फिर कार्टून देखने की, तो फिर उसकी आदत बढ़ेगी ही और फिर एक बार बढ़ जाती है ना बच्चों की आदत, तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे 2-2 साल के हैं मैं मॉल गई एक बार, तो एक बच्चा बहुत रो रहा था और उसके मम्मी-पापा ने उसको फोन दे दिया कि, "ले ये ले फोन से खेल ले तू रोना बंद तो करेगा।" और वो एक लगा ही रहा, लगा ही रहा और बिल्कुल 2 ढाई साल का बच्चा होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो अगर आप बचपन से ही उसमें ऐसी आदतें डाल रहे हो, तो कैसे फिर वो आगे अ, एकदम से फिर आप उसका बंद करेंगे तो उसे दिक्कत होगी।
बहुत अच्छी बात है, ये तो। वो तो है, बिल्कुल। अच्छा, जी। बताइए, ये तो कितनी ख़राब बात है। जी। बिल्कुल, देखिए तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया कि कहीं न कहीं लिमिट आपने बच्चे के लिए रखी हुई है और जो दे देखिए आपने, उदाहरण बताया कि जो आपने मॉल में देखा, तो कहीं न कहीं ये तो देखिए बिल्कुल ही ख़राब बात है कि हम बच्चे को चुप करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव काफ़ी सारे होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि, आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा रहेगा, वो फोन वग़ैरह या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो, उनके स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर उसके क्या-क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा और क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वज़ह से बच्चों के स्वास्थ्य पर आपको ये प्रभाव देखने को भी मिले हैं अपने जीवन में?
हाँ।